そうなんですよね。ま、全部のね、バランスを取るっていうのは、ま、難しんですが、あとね、ま、今の職場、あんまりちょっと私人間関係がうまくいってないんですね。で、それなんでかというと、私今まで外資の会社でずっと仕事をしてきて
うんうん。 はい。 うん、うん。 ああ。
うーん、今いる会社っていうのがこう、割となんでしょうね、日本的なこう、割とあの、昭和のような、あの、いい意味でアットホームな会社なんですが、こうプライベートもお仕事も、もう一緒くた、もう何でしょうね、家族の話とか、なんかこう身内の話っていうのも、こう大っぴらに皆さんされるので、ま、私ちょっ
はい。 うんうん。 なるほど。 はい。 うん。 そうなんですね。
そうなんです。で、私は割とそこはきっちり分けたいので、あんまり家のこととか、家族のことっていうのは、しゃべりたくないちゅよりか、前ちょっとそれをまた聞きで違う人に言われてとかっていう「あの、こないだ聞いたんだけど」とかってゆって、ま、家族のぜ全然知らない人から「えっ！」て、こうゆうことがあったんで、あんまり正直ね、言いたくないなとかっていうのもあったんです。
うん。 はい。 ああ。 うん。 はい。 そうなんですね。ま、確かにおっしゃる通り、ほんとにその、外資系とその、日本の、ま、昔ながらのなんかこう、職文化だと、結構こうほんとに違うところがあって、そのギャップに戸惑ってしまうこともあ多かれありますよね。
うん、うん、そうなんです。 うん、はい。 そうなんですよね、もうギャップがね、ありうん、ありすぎたので、あの、ま、ちょっとそのまんま今のかんかくであと4か月ぐらい、うーん、もなんだろう、ん、ちょっとしんどいなっていうのもあって、ちょっとストレス溜まって、ちょっと首の調子が悪くなっちゃったっていうのがあるんですね。で、それをね、こう、間に入ってくれたリクルーターの方に相談をしたら、あの、まあ、「あなたがどうしたいかをはっきりしないと、なんか困るんです」って言われちゃったんです。で、私はそのま、もちろんそうなんですけど、今後どういう方法があるかっていうのをね、リクルーターの人に相談をしたかったんです。
うん。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。 うん、うん。 ああ。 はい。 そうなんですね。まあ、確かに、うん、そういうところはほんとにこうどうなっていくのか、まあ、例えばこう、どういう保証があるのとか、こう、いろんなその、制度の面とかそういうところもほんとに気になりますよね。
うん。 ところが、まずん え。